Mm. Ah, parehas lang naman po. Sa'kin naman po, yung mga, ah, simpleng ehersisyo na pwedeng gawin sa bahay is yung una, yung pag-aalaga ng anak syyempre, um, medyo malikot na yung anak ko eh, ah, patakbo ng takbo, so, ako ang ginagawa ko sinusundan ko nang sinusundan. So, parang medyo ano na rin siya, ah, nagiging exercise na din 'no. Um, ikaw ano yung mga, ah, paborito mong simpleng ehersisyo na ginagawa kapag nasa bahay ka, bukod sa paglalakad mo?
Ano po yung pa kahit papaano ay nakakapag hugas ng plato, galaw-galaw ng konti, punas-punas. Kasi nga meron akong herniated disc 'di ako pwedeng masyadong mag-ehersisyo ng sinasabi nating yung sobrang bigat, hindi pwede.
Mm. Mm. Mm, okey.
Kaya yung sakto lang.